अच्छा तो, आजकल जब से मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो शाम है वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता में गुज़र रही है और मैं अ, शाम को ना थोड़ा-सा आराम करना चाह रहा हूँ और इसको लेकर के अ, मैंने 1-2 लोगों से बात भी किया तो उन्होंने बोला कि तो मैं कोशिश करुँ की अ, शाम को जो है अपनी दिनचर्या बना लो कि तुम्हें शाम में क्या-क्या करना है। उस हिसाब से मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि अ, जो मेरी शाम की दिनचर्या होगी वो कैसे होगी? क्या कुछ उसमें मैं बना सकता हूँ और साथ ही साथ न मुझे उम, कहीं न कहीं थोड़ा-सा इसमें जो कठिनाई है वो भी देखने को मिल रही है, कि शाम की जो दिनचर्या है वो किस प्रकार होती है? क्योंकि अब तक तो मैंने जो भी दिनचर्या बनाई है ना, वो दिन को देखते हुए बनाई है, लेकिन ये जो शाम की जो दिनचर्या है कहीं न कहीं मेरे अ, हेल्दी रूटीन में से ही आती है, लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझे म कुछ सुझाव देंगे या कुछ जानकारी देंगे या कुछ राय अगर देंगे कि कैसे, इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्या अच्छे से इसमें मैं कर सकता हूँ? तो मुझे काफ़ी अ, मदद मिलेगी तो इसलिए मैं चाहता हूँ ना कि आप मुझे अ अ, थोड़ा बताइए कि जो सरल दिनचर्या होती है ख़ास कर के जो शाम के लिए होती है, शांत के माहौल में जो शाम की दिनचर्या होती है वो आप मुझे बताइए और थोड़ा-सा मदद करते हुए आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अ, मैं इसमें क्या कुछ जोड़ सकता हूँ? क्या कुछ मैं इसमें नहीं रखना चाहूँ तो मैं नहीं रख सकता हूँ? वो सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा।
जी। जी। जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं अ, आप शांत का जो समय है, शाम का जो समय है उसमें एक अच्छा दिनचर्या बनाना चाहते हैं लेकिन आप बना नहीं पा रहे, उसके लिए आप थोड़ा परेशान है बिल्कुल, तो मैं आपको एक अच्छा सुझाव दूँगा। अ, लेकिन उसके उससे पहले मैं कहीं न कहीं थोड़ा अ, जानना चाहता हूँ कि आप पूरे दिनभर में काम क्या करते हैं और कितना समय किस चीज़ में लगाते हैं? जी।
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, देखिए, पूरे दिन में मेरा जो काम रहता है वो काफ़ी व्यस्त वाला काम है, एक तरीक़े से मैं उम, व्यस्तता में रहता हूँ कहीं न कहीं सुबह उठता हूँ मैं अ, साढ़े 7-8 बजे तक मैं उठ जाता हूँ उसके बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर के मुझे 9 बज जाते हैं, फिर मैं उसके बाद कहीं न कहीं अपने काम में चले जाता हूँ। अ, मेरी जो दुकान है वहाँ पे मैं चले जाता हूँ तो पूरे दिन दुकान पे रहता हूँ फिर उसके बाद जब मैं शाम को आता हूँ, तो जो शाम का समय है वो मुझे थोड़ा शांति प्रतीक मुझे महसूस हो रहा है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा सरल दिनचर्या मैं बनाऊँगा, वो शाम को लेकर के ही बनाऊँगा और ये मेरी अ, जो स्वस्थ एक आदत है ना उसमें से 1 होगी तो इसीलिए मैं शायद चाह रहा हूँ कि आप मुझे इसमें कुछ मदद करें सलाह दें, तो मुझे जो समस्या आ रही है ना वो ये आ रही है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? अ, शाम को लेकर के अगर मैं शाम की दिनचर्या बना रहा हूँ तो क्या कुछ उसमें ऐड कर सकता हूँ क्या कुछ उसमें घटा सकता हूँ और ख़ास करके, जो समय प्रबंधन है उसको कैसे मद्देनज़र रखते हुए मैं ये अ, शाम की जो दिनचर्या है इसको कैसे बनाऊँ? और ख़ास करके मैं एकदम सरल चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी दिनचर्या हो काफ़ी सरल हो और मैं इसको जब उम, अ, जब एक तरीक़े से अपनाऊँ और जब मैं इसके अ, इसके ही हिसाब से चलूँ, दिनचर्या के हिसाब से जो मेरी शाम को होगी तो कहीं न कहीं मुझे एकदम आसानी महसूस हो और बोझ ना लगे एक तरीक़े से ये मुझे, तो आप मुझे बताइए की इसमें मैं क्या कुछ कर सकता हूँ?
जी। बिल्कुल अ, कहीं न कहीं मैं समझ पा रहा हूँ आप एक अच्छी दिनचर्या कहीं न कहीं अपने लिए चाह रहे हैं, तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आप ये बताइए, कि शाम को अगर आप अपना एक समय बनाना चाहते हैं, एक शांत समय, तो वहाँ पे आप करना क्या चाहते हो? अपनी कोई हॉबी अ, करना चाहते हैं? जैसे किसी को गाना अ, कहीं न कहीं गाना पसंद है, किसी को गिटार अ, बजाना पसंद है, किसी को अन्य कार्य किसी को पौधों को पानी देना पसंद है, तो आप उस शाम में करना क्या चाहते हैं? जी।
जी, बिल्कुल, देखिए शाम के समय मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए समय निकालूँ ख़ास करके दिनचर्या में अपने लिए बनाना चाह रहा हूँ। तो शाम के समय मैं थोड़ा-सा ना अ, जो आधे घंटे का समय होता है उसमें मैं अ, चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं मैं अपने बालकनी में बैठ कर के मैं वहाँ पे अ, एक कॉफ़ी का मग लेकर के बढ़िया कॉफ़ी अपने हाथ से बना कर के कॉफ़ी पीऊँ और उसके साथ-साथ मैं अपने जो संगीत है जो मेरे पसंदीदा संगीत है उनको सुनते हुए मैं कॉफ़ी पीऊँ और जो वातावरण है, जो माहौल है उसमें मैं कहीं न कहीं शांति और सुकून सुकून जो है उसको महसूस करूँ, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ ना की ये जो दिनचर्या है इसकी शुरुआत में कहीं न कहीं कॉफ़ी पीने से करूँ शाम के समय और फिर उसके बाद जो आगे, जैसा उसमें रहेगा वैसा परिवर्तन करके उसमें जो-जो चीज़ें जैसा आप सुझाव देंगे वैसा मैं करूँगा उसमें।
जी। बिल्कुल, कहीं न कहीं मैं आपकी पूरी मदद करूँगा अच्छा एक दिनचर्या आपको बताने में। आप अ, मुझे ये बताइए कि अ, कहीं न कहीं जैसे आपने बताया कि आप कॉफ़ी से उस की शुरुआत करना चाहते हैं।
जी, बिल्कुल।
परिवार के साथ रहते हैं कि अकेले कहीं पे रहते हैं? जी।
जी बिल्कुल, देखिए अ, जो मेरा पूरा परिवार है मैं पूरे परिवार के साथ नहीं रहता हूँ अभी फ़िलहाल में अ, मैं अपने छोटे से परिवार के साथ हूँ मतलब मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। लेकिन मैं जो शाम का समय निकालना चाह रहा हूँ ना वो मैं ख़ास करके अपने लिए ही निकालना चाह रहा हूँ अ, जो मेरा दिनचर्या है वो मैं अपने लिए ही बनाना चाह रहा हूँ और ख़ास करके सरल दिनचर्या। और ऐसी दिनचर्या मैं बनाना चाह रहा हूँ शाम के समय कि जिसमें मेरा अ, कम से कम 3 से 4 घंटे का समय हो और उसको मैं बढ़िया एकदम सही तरीके से, सुचारू तरीके से उसमें मैं अपनी कुछ स्वस्थ भरी आदतें जो मैं जोड़ना चाहता हूँ वो जोड़ पाऊँ और कहीं न कहीं एक होता है ना कि शाम के समय आप जो चीज़ करना चाहते हो वो कर लेते हो। तो वही मैं चाहता हूँ कि मैं कर लूँ और उम, जो ये <clears throat> जो ये मेरा समय है न कहीं न कहीं मैं इसको एक सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहता हूँ।
जी, बिल्कुल अ, मैं बिल्कुल आपकी पूरी मदद करूँगा। आपके, जो शाम है उस समय को एक अच्छे प्रयोग में लाने के लिए और जो भी आप शाम को करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए। अच्छा आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं की अभी आप किसी जीवन के कठिनाई से तो नहीं गुजर रहे हैं जैसे मानसिक तनाव या कोई अन्य अ, पारिवारिक झगड़े।
जी, बिल्कुल, देखिए अभी मैं किसी प्रकार के मानसिक तनाव या फिर झगड़ों से नहीं गुजर रहा हूँ। बिल्कुल काफ़ी अच्छा दिन व्यतीत हो रहा है मेरा, काफ़ी मेरे दुकान पे काफ़ी ग्राहक भी आते हैं, मेरी कमाई भी अच्छी हो रही है। शायद इन्हीं सब को देखते हुए मैं एक शाम की जो दिनचर्या है जो अच्छी आदत है मेरी जो स्वास्थ्य को लेकर के मैं करना चाह रहा हूँ वो भी मैं करने का सोच रहा हूँ, तो शायद इसीलिए मैं आपसे सुझाव भी लेना चाह रहा हूँ। तो देखिए अ, मैं चाहता हूँ ना कि अ, जो भी मैं करूँ खुल के करूँ और मैंने बहुत अपना समय सबके लिए देके देख लिया, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अपने लिए करूँ अपने स्वास्थ्य के लिए करूँ, तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि जो दिनचर्या है वो काफ़ी बेहतरीन मैं बनाऊँ और शाम का समय जो है वो मैं अपने लिए व्यतीत करूँ, बजाए इसके कि मैं अपने परिवार को दूँ तो मैं वो मैं अपने लिए ही चाह रहा हूँ। और देखिए उम, ख़ास कर के जब मैं सोच सोचता हूँ ना तो मुझे चिंताएँ होने लगती हैं तो इसलिए मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, अब जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो आप मुझे एक सही रास्ते पे लेके चलिए और बिल्कुल अ, दिनचर्या बनाने में मेरी पूरी तरीके से मदद करिए।
जी। जी, बिल्कुल, अ, मैं आपकी अ, पूरी मदद करूँगा आप कहीं न कहीं लेकिन आप एक छोटा-सा मेरे प्रश्न का और जवाब दे सकते हैं कि आप परिवार को अपने समय क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि अगर आप परिवार के साथ उस शाम का अगर आनंद उठाए तो शायद जो कहीं न कहीं वो मज़ा है वो थोड़ा और बढ़ जाए। अगर आप बताना चाहे? जी।
जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल, देखिए अ, होता क्या है ना मैं पूरे दिन तो परिवार के साथ ही रहता हूँ। अ, शाम के समय अगर मैं 3-4 घंटे अपने लिए निकाल लूँगा तो ऐसा मेरा मानना है कि वो मेरी अच्छी आदतों में से है ना? वो मेरे स्वास्थ्य के लिए है तो वो मेरे स्वास्थ्य के लिए मै मेरे शरीर पर उसका असर होगा तो वो मैं अपने लिए चाह रहा हूँ। अ, समय तो मैं पूरे परिवार को देता ही हूँ पूरा समय मैं देता हूँ बस मैं उसमें से अ, कुछ घंटे ही तो अपने लिए निकाल रहा हूँ और देखिए मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ ना क्योंकि उम, जो शाम का समय रहता है मेरे बच्चे बाहर पार्क में खेलने जाते हैं तो कहीं न कहीं उनका समय वो लोग अपना समय इस्तेमाल कर रहे हैं और जो मेरी पत्नी है वो अपना अ, शाम के समय कहीं न कहीं उनका कहीं किट्टी पार्टी चल रहा होता है तो ए एक तरीके से वो भी अपने जीवन में खुश हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने लिए कुछ समय निकालूँ और देखिए ऐसी बात नहीं है कि अ, परिवार के लिए मैं समय नहीं निकाल रहा हूँ बिल्कुल मैं परिवार के लिए समय निकालता हूँ उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी मैं उठा रहा हूँ। उम, कहीं न कहीं मैं जवाबदारी भी ले रहा हूँ और परिवार की ब बिल्कुल चिंता करता हूँ, लेकिन मैं जो अच्छी आदत है जो स्वस्थ स्वस्थ आदत बना रहा हूँ ना ये ख़ास करके मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आप मेरी इसमें पूरी तरीके से सहायता भी करेंगे और मुझे एक ना दिनचर्या बनाते समय ये भी बताइएगा कि मैं किन बातों का ध्यान रखूँ, ख़ास करके उम, अगर मैं कुछ पीना चाह रहा हूँ तो उसके साथ में क्या पीऊँ? जैसे मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ तो उसके साथ और क्या पी सकता हूँ? या फिर अगर मैं कॉफ़ी की जगह अगर मैं चाय पियूँ तो कैसा रहेगा? आप मुझे थोड़ा अ, विस्तार से ये सब चीज़ें बताइए और साथ में ना थोड़ा-सा मुझे, ये भी बताइएगा कि अ, कहीं अगर मैं संगीत सुन रहा हूँ तो इसका जो प्रभाव है ख़ास करके कॉफ़ी पीते समय वो मेरे ऊपर अ, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? और एक तरीके से ना, जो शोर है, जो गाने हैं, वो कैसे माहौल में मैं सुन सकता हूँ? मुझे आप थोड़ा विस्तार से बताइए।
जी। जी। जी अ, बिल्कुल अ, कहीं न कहीं मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, और एक अच्छा कहीं न कहीं आपको सलाह दूँगा जो आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। बस आप एक मेरे आखरी प्रश्न का जवाब दीजिए कि आप जहाँ भी रहते हैं, क्या आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं या एक शहरी इलाके में रहते हैं, और वहाँ रोड के किनारे आपका घर है या कहीं थोड़ा दूर-दराज़ पे, और वहाँ पे क्या शोर-शराबा रहता है कि शांति बनी रहती है, और आस-पास हरियाली है कि नहीं है? ऐसी चीज़ें आप मुझे बताइए, तो मैं बहुत अच्छी सलाह दूँगा आपको, जी।
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। देखिए, जहाँ पे मैं रहता हूँ अ, शोर-शराबा नहीं है, थोड़ा सा मेरा घर जो है, शहर से थोड़ा अंदर है। अ, शहर वाले इलाके में ही है लेकिन अंदर है, ज़्यादा शोर-शराबा नहीं है और हरियाली भी है, कह सकते हैं मेरे घर के अगल-बगल पार्क वगैरह है, ग्राउंड भी है, तो काफ़ी अच्छे से जो माहौल है, काफ़ी अच्छा है। शाम का समय भी बहुत बेहतरीन है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि अ, शाम के समय में ही अपनी दिनचर्या बनाऊँ, छोटा-सा जो 3-4 घंटे हैं, वो मैं अपने स्वास्थ्य के लिए दूँ।
जी। बिल्कुल, कहीं न कहीं मैं आपकी समस्या को बहुत गहराई से समझ गया हूँ, और मैं आपको बहुत अच्छी सलाह दूँगा जिसको आप जब मानेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि आपका देखिए जो पूरा दिन है, वो भाग दौड़ और तनाव से कहीं न कहीं भरा हुआ है जैसे आपने बताया। और शाम का जो समय है, आप ख़ुद को शांत करने के लिए चाहते हैं जहाँ पे आपका परिवार भी ना हो, ऐसा आपने कहा, और कहीं न कहीं आप चाहते हैं हाथ में आपके कॉफ़ी का कप हो और आप पूरा उसका मज़ा ले। तो देखो, अगर शाम सही ढंग से बीतेगी, तो रात को भी नींद अ, कहीं न कहीं बेहतर आएगी, ये तो चीज़ रहता है, और अगला दिन भी कहीं न कहीं अच्छा ही जाएगा, हल्का लगेगा थोड़ा। तो आप कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे अ, काम से धीरे-धीरे बाहर आइए। जैसे अचानक काम से अ, आराम की स्थिति में जाना एकदम मुश्किल है, तो जो भी आप काम कर रहे हो ना, धीरे-धीरे उसे कोशिश करिए कि शाम आने से पहले ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन इतना जल्दबाज़ी ना करें कि उसके व चक्कर में और ज़्यादा तनाव बढ़ जाए। अ, जितना हो पा रहा है, हो गया, ठीक है, नहीं हो पा रहा, तो उतने पे उसको छोड़ सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ठीक है।
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल।
और शाम के समय क्या है कि थोड़ा शरीर को ना ढील दे दें। जैसे कहने का मेरा मतलब है, हल्की स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा चल लें आस-पास, टहल लें, या गहरी साँस भी ले लें अगर बैठ के ना थोड़ा, तो जो तनाव है पूरे दिन भर का वो भी उतर जाएगा, ये भी आपको कहीं न कहीं बहुत फ़ायदा देगा। और जो आपका दिमाग है, उसको भी कहीं न कहीं अ, संकेत जाएगा शांति का, तो जहाँ दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पे तो आराम मिलेगा ही। और एक तीसरी गलती आप ना करें, या इस चीज़ को आप कहीं न कहीं मान भी सकते हैं कि स्क्रीन टाइम तो शाम को ना दें। अगर आप शांति चाहते हैं, तो चुपचाप जाके अपनी छत पे, बालकनी पे, जहाँ भी आपके पास जगह है, कुर्सी लगाइए, बैठिए, चाहे चटाई पे जाके लेटिए। और फ़ोन मत छुइए फिर, ये चीज़ ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके फ़ोन चला रहे हो, तो फिर आप अपने दिमाग को शांति नहीं दे रहे हो, फिर तो वो आप जो सामाजिक चीज़ें, डिजिटल दुनिया, फिर वहाँ पे अपने शरीर को ढकेल हो, तो ये भी ना करें। और उस समय आप क्या करिए ना, शांति से बैठिए, अपने पसंदीदा काम करिए, किताब पढ़ना है, किताब पढ़िए, गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना पढ़िए अ, गाना सुनिए, पौधों को पानी देना अच्छा लगता है, पानी दीजिए। परिवार से अगर चलो मन करें या बच्चे हैं घर में, उनको भी खेला लीजिए, तब भी कर सकते हैं और कॉफ़ी साथ में रखिए आप। ठीक है, तो अ अ, कहीं न कहीं जब ये चीज़ें आप करेंगे, तो आपको फ़ायदा तो होगा ही। और देखो, शांत शाम अपने आप में ऐसे तो बनेगी नहीं, आपको उसको बनाना पड़ेगा, ख़ुद कई सारे कदम आपको उठाने पड़ेंगे। और में मैं लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा परिवार को भी शामिल कर लेंगे ना, अगर कभी-कभार, रोज़ मत करिए, तो आपको थोड़ा आनंद और ज़्यादा मिल जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आप अपने अ, रोज़ जीवन में करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी।
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल अ, बहुत अच्छे से मुझे बताया कि जो शांत समय है शाम का, उसको कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो इतने सारे सुझाव और सलाह के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।